Allora, ehm, volevo chiederti: ehm, quale ambiente preferisci, ehm, quindi quale ambiente scegli per cercare, in qualche modo, di concentrarti, ehm, quindi per dare il meglio di te? Un ambiente silenzioso oppure un ambiente magari con un rumore di fondo?
Mh-mh. Allora, dipende molto dall'attività che io sto facendo, quindi dipende molto proprio da, effettivamente, qual è la mia intenzione. Ehm, allora, quando devo studiare e quindi devo apprendere informazioni completamente nuove per me, io ho bisogno del silenzio completo, quindi ho bisogno proprio di di di pace e serenità nella mia testa e nel mhmm, nell'ambiente che mi circonda, infatti ad esempio quando mi sono preparato per la maturità per il diploma di maturità un po' di anni fa
Mh. Okay. Sì. Mh. Mh-mh.
io devi sapere che sono laurea ehm, laureato, eh, scusami, diplomato in biotecnologie sanitarie e ho studiato materie molto pesanti come biotecnologie, uhm, patologia, anatomia.
<chuckles> Ah. Che sono universitarie sostanzialmente come materie.
Sì, sostanzialmente sì. Ehm, tra queste c'era biochimica, che tra l'altro era l'esame, ehm, di di maturità quindi io dovevo studiare tantissima biochimica. Eh, erano argomenti nuovi, quindi ho dovuto farli da zero. E lì mi è servito il il silenzio e lo sai cosa mi aiutato?
Okay. Cosa? Dimmi.
Mi ha aiutato tantissimo la biblioteca. Io studiare in biblioteca per me è stata la svolta totale di tu di tutto il mio studio perché, ecco, ci sono delle ragioni ben specifiche, adesso te le racconto un po'.
Davvero? Cioè di sì, sì, assolutamente, interessante.
Allora, la prima ragione è perché c'è il silenzio, <chuckles> quindi ci sono le silent rooms in cui non c'è non c'è un un rumore ed è bello perché la gente è davvero rispettosa, perché tutti effettivamente stanno cercando di di stare in silenzio, ecco, non ci sono rumori, anche quelli più stupidi, tutti quanti in silenzio, bellissimo. E poi la mia biblioteca è molto nuova, è molto moderna, ehm, tu pensa che in nel centro di una piazza, ehm, ed è a forma di dio di di ingranaggio, quindi è circolare ed è molto molto bella, ed è moderna, quindi diciamo che è un ambiente anche molto rilassante all'occhio e alla vista. Quindi questa per me è una è una cosa in più.
Cer Mh-mh. Okay. Ah. Certo. Ma ti chiedo ti chiedo una cosa: ehm, preferivi, nonostante il silenzio, andarci da solo oppure comunque in compagnia per poi confrontarti, magari, con con i tuoi compagni di classe?
Mh-mh. Eh. Allora, non ci andavo con i miei compagni di classe perché, mhmm, diciamo che le le persone con cui me la facevo di più, cioè i miei amici, le mie amiche, erano di un paesino vicino alla mia città e quindi non potevo, ehm, stare sempre con loro, però ci andavo con una mia migliore amica che, ehm, sta stava studiando cioè, sta ancora studiando per ingegneria e e quindi ci andavamo insieme, ehm, questo mi permetteva ecco ecco, l'altro appunto, volevo dire, appunto, è ritrovarsi co di andare con qualcuno perché ti permette di, ehm, avere una sorta di controllore di quanto stai studiando. È un po' strano come ragionamento perché quella persona ehm, perché quella persona è venuta insieme a te, ma non per parlare, per studiare. Quindi s quando tu, magari, non stai studiando, vedi la persona a fianco a te, il tuo amico, la tua amica o chi che s chi per esso, ecco, che sta studiando, quindi, sei invogliato a farlo. E specialmente in una delle stanze che è la più grande, ehm, delle stanze silenziose della mia biblioteca, la più vicina a casa è che c'erano forse un 20 banchi e ed erano tutti quanti a vista, tu alzavi lo sguardo e vedevi decine, decine e decine di persone che stavano studiando esattamente come te ed è, secondo me, quello è la chiave perché poi vedevi gli altri studiare, ehm, e dicevi: "Sì", dicevi: "Non sono l'unico". Vedevi, ecco, gli studenti con i libroni, sai, quelli pesanti, grandi, ehm, un po' il sospiro di sollievo, diciamo, che, ecco, facevi un bel: <sighs> "okay, allora ci sono, posso farcela". Sì, esattamente. Poi, vabbè, la biblioteca è bella perché, sai, un posto in cui conosci nuove gente nuova, però per lo studio il silenzio è f è fantastica.
Mh-mh. Ah. Mh-mh. Sì. Cioè? Cioè spiegati meglio, dimmi. Certo. Sì. Mh-mh. Mh. Ti incoraggiava questa cosa. <chuckles> Sì, <chuckles> assolutamen <chuckles> Non sono l'unico. <chuckles> Ah, assolutamente, ma, ehm, diciamo, tu ti sei concentrato su sullo studio principalmente, ma anche nella vita di tutti i giorni, no, uhm, che sia per lavoro che sia, magari, per lettura o qualsiasi altra, ehm, cosa, appunto, che, in qualche modo, impegna la mente e non solo
E.
preferisci sempre il silenzio <clicks tongue> oppure ci sono magari occasioni in cui anche il rumore può, in qualche modo, stimolarti?
Ecco, questo, ehm, è è invece diverso perché se io sto svolgendo un'attività creativa, quindi ad esempio, a me piace molto dipingere, ehm, se io sto dipingendo, comunque sto disegnando, io la musica la devo tenere necessariamente perché proprio mi sì, mi aiuta e ed è comunque una un compagno di avventure, no, una compagna di avventure. Quindi sì, la musica serve, poi ovviamente
Mh. Okay. Ti aiuta? <chuckles> Sì. Sì, dimmi.
se stai facendo delle cose un po' più importanti, tipo lavoro, ecco, forse è meglio di no perché, mhmm, potresti dicia cioè ad esempio c'è chi c'é chi per lavoro fa delle call con con delle persone per, ecco, fare dei trattati, per fare dei clienti o parla con i clienti. Non è che puoi mettere la musica in quel caso, però, ecco, sicuramente in altri casi, sicuramente, ecco, un po' più appropriato mettere la musica perché, ecco, fa anche bene alla salute mentale, però dipende.
<chuckles> Mh-mh. Certo. <chuckles> <tsk> Assolutamente. Ma tu, mhmm, appunto, dicevi che durante la pittura, ehm, ti fai accompagnare dalla musica o comunque la musica ti accompagna. Ehm, ti chiedo: mhmm, in quel caso, ad esempio, hai una playlist preferita oppure varia varia sempre?
Sì. Dipende dal mio stato psicofisico, <chuckles> dalla mia da da come mi sento, no? Ehm, specialmente allora, io utilizzo principalmente una playlist che sarebbe re sarebbe la playlist party, quindi abbiamo musica molto bella, ecco
<chuckles> Mh-mh. Okay.
come posso dire, attiva, <chuckles> ehm, che mi piace. Sì, sì, sì, mi coinvolge e tu pensa che ho le canzoni che si mettono solamente ai co ai party, no, alle alle feste tipo, ehm, ad ese "Vieni a ballare in Puglia" oppure "La Dueña del Swing" tutte queste "Pedro Pedro Pe", cioé tutte queste canzoni molto vivaci. Ehm, però se sto facendo qualcosa di un po' più triste, sto dipingendo qualcosa di disegnando qualcosa di un po' più triste, vado sull'altra playlist che si chiama ehm, si chiama "Feelings and Tears" ovvero, ehm, ecco, sentimenti p e lacrime e quindi ci sono, ecco, delle canzoni un po' più pesanti <chuckles> che mi fanno riflettere su tante cose della mia vita, ecco, quello, sì, sicuramente mi piace.
Okay, quindi che ti coinvolge. <chuckles> O sì. Mh-mh. <chuckles> Sì. Cioè? Mh-mh. Ah. E que e questo, mhmm, amo questa riflessione è comunque produttiva o co oppure tende, ehm, non dico a spegnerti, ma comunque, uhm, a coinvolgerti emotivamente e quindi a non dedicarti interamente magari alla pittura?
No, sicuramente, mi coinvolge, cioè nel senso che, ehm, si vede che io sto dipingendo qualcosa di un po' più, ehm, simpatico, cioè ad esempio io ho fatto imp i personaggi di Spongebob, allora, sì, ci sta, che che tu che t che m che lo fai con una musica divertente, però quando ho fatto dei disegni un po' digitale, un po' più pesanti, un po' più carichi di di emozione poi io non sono bravissimo a disegnare, ci provo, <chuckles> uhm, non mi reputo su quel i il la persona più brava del mondo, vabbè, nessuno si reputa la persona più brava del mondo, però, ehm, è così, il rumore la musica mi aiuta, però, ehm, ci sono delle situazioni in cui il rumore mi aiuta, che è ben diverso della musica.
Mh-mh. Certo. Mh. <chuckles> Assolutamente. Mh. Ah e quali sarebbero questi casi specifi in cui il rumore ti aiuta e che e di che rumore si tratta?
Allora se tu, mhmm, noti molto spesso nelle biblioteche ci sono delle s stanze silenziose e le stanze che non sono silenziose.
Mh-mh. Okay.
Ehm, nella mia biblioteca le stanze silenziose sono al primo piano, quelle non silenziose sono al secondo, che in realtà non è, mhmm, un complesso di stanze è un unico s un unico cerchio ecco, tutta la forma di è una sorta di piazza aperta, con i tavoli e tutti quanti gli scaffali dei libri e quant'altro. Ed è bello perché, ehm, si crea un brusio di sottofondo molto, molto leggero
Chiaro. Mh-mh.
che è una persona che parla, l'altra che sfoglia il libro, una persona che scrive, una persona che mette l ed è gradevole, cioè, non lo so, è una sorta di rumore bianco e si crea questo brusio leggerissimo di di di parlato, di di di azioni in generale che mi fanno concentrare e ti giuro che io lo utilizzo a casa e lo metto metto proprio il sottofondo libreria e lo metto su su YouTube, quindi io utilizzo proprio il rumore della libreria per concentrarmi, quando devo studiare a casa.
È gradevole. Davvero? Ah, è molto interessante e ora ti chiedo quindi, a questo punto, mhmm, magari, mhmm, per chi, ehm, appunto deve magari trovare ancora sè stesso, quindi capire se può essere più utile il silenzio o il rumore di fondo, mhmm, che consigli daresti a queste persone p punto per per sperimentare, per tentare l'approccio e per capirsi meglio?
Mh-mh. <chuckles> Allora, diciamo che se siete d delle persone che non riescono a concentrarsi su quello che stanno facendo, ma ad esempio, io ho un'amica che non può ascoltare la musica, ehm, tra l'altro anche io cioè, se devo concentrarmi la musica non la posso ascoltare, tipo se sto studiando, perché altrimenti finisco per ballare, comunque per canticchiare, no? Eh. sì ti coinvolge fin troppo invece dev'essere un accompagnamento quasi passivo, quasi però, perché deve esserci poi l'attenzione.
Mh-mh. <chuckles> Ti coinvolge troppo, sì. <chuckles> Cioè, che intendi con quasi passivo?
Cioè che, ehm, dev'essere quasi una una cosa che tu non non te ne rendi conto che esista. Cioè, che tu non non ne potresti fare quasi a meno ma no, cioè, ehm, è una sorta di mhmm, di brusio ecco, come dicevo prima, qualcosa che dopo un po' diventa automatico e diventa, uhm, quasi in involontariamente parte del di quello che stai sentendo cioè, ti a ti ti abitui a sentire quel rumore, la musica invece no, non è così.
Mh. Okay. Assolutamente, è come è come il cinguettio di un uccello magari, ehm, che inizialmente può dar fastidio, poi pian piano però, ehm, l'orecchio si abitua piuttosto, ad esempio che, non so, delle cicale.
Esatto. Sì, deve essere qualcosa di molto sottile secondo me. Ehm, però ecco, mhmm, se dovessi dare un consiglio a chi sta iniziando a capire i metodi, provatene un po' tutti cercate di diciamo il metodo del silenzio è quello più conosciuto e quello che dà più effetti a tutti perché effettivamente il nostro corpo, il nostro cervello, quando è meno stimolato riesce a concentrarsi meglio su determinati punti. Però, uhm, il il il nostro cervello non lavora come lavorano altri cervelli. Ad esempio, ci sono delle condizioni, come ad esempio l'ADHD oppure il disturbo dell'attenzione che cambiano un po' i fattori in gioco. Ad esempio, uhm, persone che hanno l'ADHD hanno necessariamente bisogno di o comunque vi viene naturale il distrarsi continuamente, okay? Ehm, quindi non puoi mettere un silenzio tombale, ad esempio io, uhm, s a volte se io devo forse mi succede specialmente quando sono molto stressato, quindi se sto studiando una cosa ma sono sotto pressione, mi concentro sul fatto che io mi devo concentrare, e quindi questo mi deconcentra, capito? Un po' è un giro di paro sì, è un giro di parole strano, però capisci il senso, cioè il fatto che io devo stare attento al me che si deve concentrare, perché devo studiare, e intanto io non sto non sto studiando e mi succede questo.
Ma assolutamente. Mh-mh. Ma assolutamente. Mh-mh. Ah, certo. Okay. Davvero? <chuckles> E ques e questo che sensazioni ti provoca? E soprattutto magari come fai a a superarlo?
Eh, è è frustrante perché tu stai cercando di finire un capitolo, un libro, qualunque cosa essa sia e non riesci. Quello che faccio è semplicemente smetto per un quel momento di fare di fare quello che sto facendo, mi prendo un bel caffè o uno snack nella nel bar del della biblioteca e mi riposo un attimo poi ricomincio ma con un'altra prospettiva, forse cambio metodo, cambio il modo in cui sto imparando perché altrimenti diventa troppo passivo e noioso.
C Sì, sì. Mh-mh. Okay. Ma ti chiedo, queste tue tecniche, ehm, le hai imparate da solo, ehm, oppure magari qualcuno te le ha te le ha consigliate?
No, io sono un autodidatta. L'unica tecnica che ho diciamo, preso come mhmm, da da dagli altri, è quella del brusio, mhmm, su YouTube perché la mia amica, appunto che studiava con me lo utilizzava. Quella è l'unica cosa che ho preso da altri che però effettivamente ecco, mi ha aiutato molto, quindi ne sono anche grato.
<chuckles> Mh-mh. E tu hai mai aiutato e tu hai mai aiutato invece gli altri, magari dando le tue tecniche?
Guarda non mi è mai non mi è mai capitato perché poi non ho avuto modo di parlare dello studio, della concentrazione con altri, però forse solo una volta nell'ambito lavorativo, mhmm, gli ho gl ho semplicemente detto: "Guarda, se hai bisogno di lavorare con la musica, fallo, perché ecco, sicuramente ti è ti ti viene più semplice, no?" Però ecco, mhmm, non sono una di quelle persone cioè, non non mi è ma mai cap mhmm, non non avevo mai avuto la opportunità e
Mh-mh. Certo. Ah okay, capisco perfettamente. Guarda, io ti ringrazio perché, mhmm, hai risposto in maniera esaustiva a tutte le mie domande, anche in maniera interessante e quindi, mhmm, non posso appunto che ringraziarti e spero di risentirci.
Mh-mh. Grazie. È stato davvero un piacere parlare con te.
Buona serata.